Ah, sim.
Você bota a garrafa lá, né, aí não vê aonde que coloca.
Aham, você você é aquele aqueles lixo que você coloca no no bloquinho, aí vai vai descendo, assim, eh, no prédio?
É, não, é é em frente, tem os contêineres dos lixo separado.
Ah, certo.
Aí tem o de papelão, tem o de garrafa, tem o de lixo orgânico, tem um de roupa, se você quer doar roupa, né, para reciclar, coloca lá, eles passam recolhendo É eles passam recolhendo e tem orgânico e quando você tem: "Ah, eu tenho um cadeira, eu tenho uma coisa," pode botar lá que o pessoal da junta de freguesia passa e leva.
Aham, ó, legal. Uhum. Uhum. Ah, sim, nossa, que ideia boa. Aham. Poxa, eu eu Hã? Aham. Ah, eu sei, aqui também tem isso. Exatamente. Isso é legal, que ele eles colo colocam free
É, então, assim, a gente falando do plástico, por exemplo, ontem eu estava reparando, né, porque, aí você vê, aqui não tem, como no Brasil aqueles ambulantes na praia, né, mas você ainda vê pessoas, porque na Europa também é diferente, as pessoas levam
Hum. Aham. Hum. Uhum. Sim, exatamente. Aham. Hã?
tipo, assim, levam um lanche pra comer na praia, né.
Uhum.
Leva um piquenique, uma uma coisa assim, né. não tem ambulante passando. Tem um ou outro restaurante, ainda mais nessas praias aqui. Mas eu achei interessante ontem, porque estava eu nunca tinha visto os pescadores aqui, eu já tinha visto Fortaleza, mas não aqui, né, então os pescadores chegando com as coisas, né. Eu nunca tinha visto uma lula viva.
Sim. Aham. Sim. Concordo. Hum, o quê? Hum. Hum, olha! <chuckles> Aham. Aham.